ค่ะ
เพราะน้ำดื่มเราซื้อแล้ว ใช่ อือฮึ
ก็ อา ใช่ ๆ น้ำดื่มเราซื้อ แบบ เออ ทำอาหารกับดื่มกิน ไรอย่างเงี้ย ก็ ก็จะมี มีเฉพาะอยู่แล้ว แต่ถ้าน้ำใช้ ก็เอาจริง ๆ อะ ก็มีแบบ
อือฮึ อืม
ทำ ทำกรองแบบที่ <tsk> อะไรอะ? สำหรับเอาไว้ใช้อะ เป็น เป็น กรอง เอ่อ แต่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเครื่องอะไรนะ?
อือฮึ อ๋อ มันมีที่ ที่ อ๋อ เป็นเครื่องเหรอคะ? เพราะว่ามันเหมือนกับว่ามัน มันมีไอ้ที่ว่าเป็นติดตรงที่ว่า เวลาเปิด อือ เออ น้ำก๊อกออกมาแล้วเหมือนเป็น เป็นฝาไปปิดอยู่ตรงนั้น แต่อันนั้นอาจจะกรองได้ไม่เยอะเท่าไร แต่ว่าก็ไม่รู้ได้ผลหรือเปล่า อือฮึ ค่ะ
อ อ๋อ ใช่ ๆ อันนี้ ส่วนตัวนะ ส่วนตัวคิดว่าน่าจะแบบมาจากไอ้ตัวถังอะไรที่มัน มันใหญ่ แล้วก็กรอง แล้วก็เอามาใช้น่า น่าจะดีกว่า อืม แต่ว่า แต่ ก็อีกแหละ มันเรื่องของ อ่า ค่าใช้จ่ายใน อ่า อะไรนะ เปลี่ยน เปลี่ยนไอ้ที่กรองอะค่ะ อะไรเงี้ย มันต้องดูแล ค่อน ข้างเยอะ อ้อ ใช่ ๆ มี มีที่ คนที่รู้จักเขาก็ใช้เครื่องกรองอะไรทำนองเนี้ย ก็ต้องดูแลแบบพอสมควรเหมือนกัน อืม
อือฮึ อืม อะฮะ อา น่าจะ ใช่ ค่ะ อืม ค่ะ แต่เคยไป เอ่อ ต่างจังหวัดบ้านญาติเนี่ย เหมือนแถว ๆ ชนบทอะนะคะ ก็ไม่รู้ว่าวิธีนั้นเนี่ย ที่เขาทำเนี่ย มัน ที่จริงมันทำให้น้ำสะอาดขึ้นหรือเปล่า? คือเหมือนเขาจะมีเป็นบ่อ ในห้องน้ำเนี่ยแหละค่ะ แต่ว่าเขาจะเหมือนกับรอให้น้ำมันนิ่งก่อน เหมือนกับว่าตะกอนมันจะลงไปด้านล่าง แล้วเขาก็ตักน้ำอาบ ก็อาบจากด้านบน แต่อันนั้นเนี่ย ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นวิธีที่ทำให้น้ำสะอาดจริงหรือเปล่า? เหมือนกับว่า
ค่ะ ค่ะ อ๋อ อุปกรณ์ อา
ความสะอาดนี่มันอยู่ที่ตะกอน หรือว่าอยู่ในคุณภาพน้ำของตัวมันเอง แต่ว่าเคยลอง เอ่อ ใช้สารส้มอะค่ะมาแกว่ง อันนั้นก็เหมือน กัน ก็ไม่รู้ว่ามัน มันฆ่าเชื้อได้จริง ๆ หรือว่ามัน เพราะว่า พ เวลาใช้สารส้มแกว่งแล้วมันก็ยังมีรสชาติสารส้ม ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอันเนี้ย ตกลงมันสะอาดหรือไม่สะอาด
ค่ะ อืม ค่ะ อืม ๆ ค่ะ อืม ๆ ใช่ อืม คือบาง ทีมัน ก็เหมือนกับมันไม่สามารถทำได้ทั้งหมดอะเนาะ เพราะว่าด้วยความที่ไอ้ ตัว ตัวน้ำอะ เขาเรียกว่าไร น้ำดิบเหรอ? ตัวน้ำที่มันมาอะ มัน มันมีอะไรอยู่ใน นั้น บ้าง เพราะว่าแต่ละพื้นที่อย่างที่บอก มันจะไม่เหมือนกัน ใช่ไหมคะ ตัว ตัวน้ำที่เราได้มา มันจะ ไม่เหมือนกันเลยอะ อืม ใน สภาพพื้นที่ นั้นน่ะ เพราะนั้นวิธีการจัดการ ถ้าเรามาจัดการเองก็ทำได้ในวิธีพื้นฐานนะ ใน ความ ในความคิด
อืม อือฮึ อืม ค่ะ อืม ค่ะ คุณภาพ ตรงนั้น อือฮึ อืม อาจจะ ต้องใช้ ใช้ ใช้เงินนิด หนึ่ง ในการ ถ้าเกิดว่าอยากจะได้คุณภาพน้ำดีใน ประเทศ ไทย อาจจะ บ บางทีอาจจะมีบางหมู่บ้าน ที่ ว่า เขา อาจจะเป็นจุดขาย ใช่ไหมคะ ว่าแบบมีเครื่องกรองน้ำหมู่บ้านให้น้ำสะอาด อะไรอย่างงี้
<chuckles> ถูกต้อง ค่ะ เออ อา ถ้าเดี๋ยวเนี้ย เดี๋ยวเนี้ย คิดว่าต้องอันนี้แหละ ต้องมี อืม เป็นจุดขายอย่าง อย่างที่คุณบอกเลย อืม อันนี้ต้องมีให้ ให้เขา ให้ ลูก ค้า ใช่ เพื่อความมั่นใจ อืม
อืม ฮึ ค่ะ อือ ฮึ ค่ะ คิดว่าประเทศไทย จะเป็นไป ได้ไหม คะ ที่วันหนึ่งเราจะสามารถดื่มน้ำก๊อกได้?

ในเมือง แล้วก็ คือแต่ละที่อะมันเหมือนกับบางจังหวัดน่ะ ถ้าเขาแบบมีโรงงานเยอะ อย่าง ก็ ร รู้สึกว่า เฮ้ย น้ำเขามันจะแบบแปลก ๆ หน่อยค่ะ แต่ถ้าเป็น ต่างจังหวัด น่ะ ที่ ที่ อ่า ไม่ได้อยู่ในเมืองเนาะ ไม่ใช่ ไม่ใช่อำ เภอ เมืองเนี้ย บาง ที มันก็เป็นน้ำที่มาจากแบบเหมือนแหล่งธรรมชาติ <chuckles> ธรรมชาติกว่า แล้วก็ บางทีมันไม่ได้กรอง อ่า ถ้า ถ้า มัน ถ้ามันมาได้กรองดี มันโอเคนะ แต่บางที่เนี่ยมัน เหมือน ไม่ ไม่ได้มากรองอะไรดีมากนักอะ มันก็จะแบบว่า มันมีเรื่องของกลิ่นหรือของสีที่ มันขุ่น อา ใช่ ก็เลยเนี่ย ที่มันแบบ <tsk> มัน มันไม่เหมือนกันจริง ๆ อะ แต่ถ้าเป็น เมือง แบบอันนี้เลยนะ ชุมชนเลยก็นั่นแหละ คือคลอ รีน มาแบบ อื้อฮือ ชัดเลย อ่า เหมือนแบบ อยู่ในสระว่าย น้ำตลอดเวลา <chuckles>
อือฮึ อืม ค่ะ อืม อือฮึ ค่ะ อ๋อ คือน้ำมันดีกว่า อืม อือฮึ อืม ขุ่น ๆ อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ อืม อืม ก็เลยต้องฆ่า เชื้อ ใช่ อืม ก็คือมันจะเป็นกลิ่นนั้นใช่ไหม? กลิ่นน้ำสระว่ายน้ำ
ค่ะ ใช่ มันจะเป็นกลิ่น ใช่ อืม
อือ แต่ว่า ก็ที่จริงก็น้ำก็ถือว่าสำคัญ แต่ว่าก็งงว่าหลายประเทศทำไมน้ำถึงแพงเหมือน อ่า สิงคโปร์อะค่ะ ที่เขาบอกว่า "น้ำมันแพงมาก" เหมือนน้ำแต่ละ ขวด อันนั้นไม่รู้ว่าประเทศนั้นเขา เขาดื่มน้ำก๊อกได้หรือเปล่านะคะ?
ค่ะ อืม ค่ะ เออ นั่นน่ะสิ
เออ เพราะว่าน้ำแพงมาก แต่คิดว่าน้ำมันเป็นอะไรที่ ส สำคัญมาก ๆ แล้วก็เหมือนเมืองนอกเนี่ย ถ้าคนเอาเข้า เอ่อ ตอนที่อยู่เมกาเนี่ย เขาดื่มน้ำก๊อกได้ แต่ว่าเขาประหยัดน้ำมาก เหมือน ก น้ำมัน น้ำเขาแพงอะค่ะ แล้วนั่นก็อาจจะเป็นอะไรทีแรก เหมือนของเราค่าน้ำถูก ใช่ไหมคะ คุณภาพน้ำก็เลยอาจจะต่ำ แต่ว่าเหมือนเมืองนอกเนี่ย เหมือนอยู่เมืองไทยเราจะอาบน้ำวันละ 2-3 ครั้ง ก็แบบไม่ได้กระทบอะไร แต่ที่นั่นคือเหมือนพอเราจะอาบน้ำ สองสาม ครั้ง คาด ค่าน้ำมันจะสูงมาก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็อาจจะเป็นการแลกกันว่าน้ำ น้ำสะอาดก็คือน้ำแพง ที่นี่ก็ถูกก็ กับคุณภาพก็จะอีกแบบหนึ่ง ค่ะ
ใช่ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม อ๋อ <chuckles> เออ เออ อืม ก็อาจจะเป็นไปได้เนาะ แต่ถ้าอยู่บ้านเราแบบว่า อาบน้ำแค่วันละครั้ง เอาจริง ๆ รู้สึกมันไม่ มันไม่พอ <chuckles> เนาะ มันไม่ได้จริง ๆ ค่ะ
อือฮึ ค่ะ ไม่ได้ เพราะว่าร้อนชื้น แล้วมัน เหงื่อมันออกมาตลอดเวลา อืม
ใช่ ๆ มันก็เลยกลายเป็นว่า โอ้โฮ ต้องใช้น้ำแบบค่อนข้างเยอะ แล้วก็ต้องดื่ม ดื่มเยอะด้วย เพราะว่ามันร้อน ใช่ อา ต้องวันวันหนึ่ง เออ วันวันหนึ่งค่อย ๆ ดื่ม ค่อย ๆ ดื่มก็ยังแบบ โอ๊ย!
ค่ะ ค่ะ ใช่ ใช่ เข้าห้องน้ำอีก ค่ะ อา
เยอะอยู่นะเพราะมันร้อน เออ เสร็จแล้วก็เข้าห้องน้ำ ก็ใช้น้ำอีกแหละ อือ
ค่ะ แล้วอย่างงี้ที่ผ่านมา อะ ใช่ เรา เพราะว่าเราก็ใช้ เอ่อ สายชำระด้วย ใช่ไหมคะ แล้วก็ทางนี้เนี่ย เวลาเหมือนน้ำใช้เราพบว่า มันสกปรกเนี่ย เรามีวิธีที่ว่าจะทำให้มันสะอาดยังไงบ้างคะที่ผ่านมา?
ใช่ อ่า น้ำใช้เหรอ อืม
น้ำใช้ ใช่ค่ะ น้ำก๊อก